Ah, ang nahuhumalingan ko ngayon pag nabiyahe ako, yung mga ah early 2000 songs to early 2010's. Kasi ah, nakakaano eh nakakatuwa na marinig kasi may mga may mga clips ako or mga reels ako nakikita na tino-throwback yung mga ah, early 2000s, early 2010's na mga tugtog. So nakakaano, kasi yun yung mga playlist nung kabataan ko and yun yung mga panahon na naka-ano palang eh, naka Walkman, naka MP3 player. So alam mo yun, yung hindi mo mapipili yung susunod na kanta kasi nga naka-ano, yung pipindot-pindutin mo pa siya hanggang sa makalayo ka na, minsan lumalagpas pa. So ah, ano yun eh parang ang sarap balikan, ang sarap ulit-ulitin, na yun yung mga kanta, yun yung mga artist na talagang ah, bumuo nung kabataan mo, naging hopeless romantic ka, naging emo ka. Yung mga ganun.
Oo. <chuckles> Hmm totoo. Mm, nakakatuwa naman yun na, oo totoo yun 'no yung ganong era talaga. Parang ano eh, eto yung mga naging classical din eh, saka nakaka-nostalgic 'no. Hindi naman sobrang luma, pero nakaka pag napapakinggan mo pati sa social media is mapapaindayog ka, uy eto yung ano ah, naging sikat nung nung kap kapanahunan ko, nung kabataan ko eh 'di ba? So ganun, may mga ganung bagay din talaga, pero
Oo. Mm. Oo, mm. Hindi nila, kumbaga yun yung mga panahon na hindi nila alam yung struggle na kumuha ng mga kanta sa Mp3 Skull, sa Limewire, ah, mga ganong na mag-aano ka pa yung magse-search ka pa na hindi remix or buo yung kanta yung ganyan, yung mga ganung experience. Unlike ngayon na ang dali lang maghanap sa ah, streaming sites.
Oo. Oo. Totoo. Mm. Totoo. Sobrang hirap 'no, meron pa nga yung ano, yung sa sa CD o kaya album tape, 'di ba may mga ganun pang ginagamit noon, ipapa-burn mo pa. Minsan naman yung sa cassette di ba? Ano na pwede mong i-kopya yung sa cassette 'di ba para magkaroon ka ng copy nun, na na pwede mong i-playback, ganyan. So nakakatuwa din yung mga ganong ano 'no, na kada daan daan ng panahon is nag iiba-iba. Pero gaya ng napag-usapan natin kanina tungkol sa pagko-commute eto, ah, nagugustuhan mo rin ba yung mga pinapatugtog kunwari sa bus, ayan? 'Di ba kasi may minsan may ano sila eh, may mga soundtrip yung driver o kaya yung ano, yung nangongolekta ng mga bayad, yung konduk konduktor. 'Di ba minsan may oo meron silang soundtrip eh. Minsan ba nagustuhan mo rin yung mga pinapatugtog nila?
Oo, ipapa-burn mo pa. Mm, mm. Oo. Mm. Mm. Konduktor, oo.